だからこう、オレンジジュース1本の値段が、私的に、うん、納得いかなくって
<laughs> はい。<laughs>
<laughs>「これほんとに飲まないといけないわけ？」みたいな感じでこううん。
いやそうですよね。そこも節約できるなら、しておきたいところですよね。<giggles>
でしょう？です、ねって私はすすごくこう、今考えるとほんとにね、2、300円とかのことだったと思うんですけど、やっぱり
うん、うん。でも当時はそれが大きかったわけですもんね。
そうなんですよ。だからそん時にこう、チクっとこう、「ほんとに飲まないといけないわけ？」っていうことを言って、そういうそれで結局彼がね、あの、買うことをやめたわけなんですよ、その後に。
<laughs> はい。 あ、そうなんですね、はい。
で、で、もう未だにこう、それをあの、言われますね。「あん時酷かったよね、俺が飲みたいつってんのに」うん。でもそれもなんだろう、価値観の、要するに違いですよね。だってあのうん、私にしてみたら、「いや、オレンジジュースなんてなくたって、全然こう、ひ人間は生きていけるし」みたいな感じだったんで。でも旦那にしてみたら、「いや、今までずっと習慣でやってきたことを、なぜ変えねばいけなけないのか」みたいな、そういう価値観の違いだったんですけど
<laughs> ああ、覚えてるんですね。<laughs> そうですね。 うんうん。 うんうん。 ね、うん。 そうですよね、ま、オレンジジュースをこう、嗜好品と捉えるか、日々のなんか飲み物として捉えてるかみたいなところでちょっと、観のずれがあったんでしょうね。
うん。 うん、そう。 そう。そ、彼にしてみたら、多分オレンジジュースがもうほんとに朝ごはんの大事な朝ごはんの一部っていう感じだと
うんうん。ま、なんならこう、朝ごはんと一緒に水飲むぐらいの感覚ってことですよね。<laughs>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
うーん。 そうですね、<giggles> でもそのチクを未だに覚えてらっしゃるんですね。
うーん。 未だに言われます。「あん時ほんと酷かったね」って言われますよね。
<laughs> なんか、割と結構ショックだったんでしょうね。<laughs>
うーん、でもやっぱ夫婦ってね、そうやってこうちょっとずつん、もちろん、今思うと、「うわ、なんかこんな、そんなちっちゃなことでね、つべこべいい言いたくなかったな」と思うんですけど、あの当時にしてみたら、ほんとに結構、ん、重要な、私の中で課題だったわけなんですよ。
うんうん。